Du, ich muss ehrlich gestehen, seit Längerem habe ich damit zu kämpfen, dass ich langfristig gar nicht mein Geld beiseitelegen kann, sondern einfach mich auf kurzer Zeit direkt quasi belohnen will, ne, und immer wieder auf Zalando dann einkaufe oder auf, äh, anderen Apps, sei es jetzt auf Nike, da bin ich gerne mal unterwegs oder auf L-L-Levi's und G-Star kaufe ich auch immer gerne ein. Und da bin ich halt die ganze Zeit auf diesen Apps und sobald mein Geld dann halt auch ankommt, bin ich nicht die Person, die dann am Wochenende feiern geht, aber sich dann gerne Kleidungsstücke kauft oder die neueste Technik ausprobiert wenn ein neues Handy rauskommt, dann kaufe ich mir das gerne. Und ich gib da halt viel zu viel Geld aus und kann nicht langfristig Geld beiseitelegen und das merke ich dann halt auch, wenn ich in so 'nem Urlaub bin, dass ich da keinen Notgroschen habe für Notsituationen und, ähm, auch im Alltag, dass ich kein Geld für Notgroschen habe. Wenn dann zum Beispiel mein Auto mal irgend 'n Problem hat, dann muss ich, ähm, wochenlang warten, bis ich das Geld zusammenkriege. Ja, und ich habe allgemein halt so 'n Sparproblem, würde ich sagen. Hast du da vielleicht irgendwelche Tipps, wie ich das Ganze angehen kann und 'n bisschen besser sparen kann?
Mhm. Ah, ich meine, erst mal ist ja gar nicht sch also, schon mal, sch also, Hut ab an dich, dass du das Problem ja so erkennst oder dass du auch schon dir so Gedanken darüber machst. Ähm, das klingt ja viel so, wie du auch sagst: „Diese spontanen Käufe”, ne, so halt, äh, „vielleicht die Klamotten und das Auto und das sind ja alles Sachen so aus den aus dem Alltag, die halt auch irgendwie so Geld fressen.” Aber die Frage ist ja auch: „Hast du irgendwas, was dem Gegenüber steht?” Also, hast du eigentlich 'n Ziel, worauf du hin sparen willst, oder ist einfach wirklich nur so: „Ey, du willst halt nur in Anführungszeichen Geld z zur Seite legen?”
Ähm, ich würde sagen, beides 'n bisschen. Ich würde gerne Geld beiseitelegen, damit ich mir mal endlich 'n Auto kaufen kann und nicht von den Autos abhängig bin quasi, ne von meinen Eltern die Autos. Und da will ich auch Geld beiseitelegen für die Zukunft. Du musst dir vorstellen, ich wurde vor Kurzem exmatrikuliert, habe 'n bisschen Zukunftsorientierungsprobleme, Zukunftsängste und stehe da quasi jetzt aktuell ohne einen Abschluss, äh, komme an die 30 zu und das macht mir natürlich viel zu schaffen. Und ich habe zwar jetzt gute Jobs, wo ich auch gut bezahlt werde. Da bin ich auf 2, 3 Jobs quasi auch dann auch angewiesen, unter anderem, weil ich so viele Schulden habe. Wenn ich dann aus diesen Schulden rauskomme, dass ich dann wieder mal
Mhm. Hm, okay. F
wieder mal 'n bisschen so 'n Notgroschen aufsammeln kann. Ich würde das mal gerne wirklich damit in Zukunft nicht wieder in diese Lage reinkomme. Ja, hast das sind halt die Düns die Lage grade bei mir.
Mhm. Okay, ja, ist natürlich bei dir ja schon echt, äh, 'n sehr komplexes, äh, Problem, ne? Dann hast du einmal diese berufliche Umstrukturierung, die du da machen musst, äh, wenn du auch sagst, ne, du zum Teil irgendwie jetzt auch auf die Autos von Eltern angewiesen ist, und manchmal, je nach Familienstand, auch so, ja, 'n bisschen, äh, e emotionale äh, emotionales Problem und ist, ja, schon sehr, sehr viel. Jetzt hast du auch noch gesagt: „Äh, Schulden“ ist natürlich dann auch äh, au kommt auch noch dazu. Hast du denn aktuell schon m m bist du da so richtig unterwegs mit, äh, Budget und dass du guckst, dass ah e Schulden werden jeden Monat abbezahlt, ähm, so wie viel Geld du für die einzelnen Sachen ausgibst, ähm. Hast du so was schon oder bist du noch ganz am Anfang?
Ne, ich habe schon 'n bisschen so 'n Budgetplan, meinst du, oder? Da den habe ich schon 'n bisschen gemacht. Ja, da habe ich auf jeden Fall ja, vor ungefähr 3 Monaten das Ganze angefangen, wo ich, ähm, 'n Anruf bekommen habe von der Krankenkasse, wo die mir gesagt haben, dass sich, äh, 7, 8 Monate Krankenkassenbeitrag aufgestaut hat, die ich n nicht bezahlt habe, und ich habe dann gefragt, wie das Ganze zustande kommt. Da haben die mir gesagt, dass die das per Mail mir ganze Zeit weiterkommen lassen haben, und ich habe gesagt: „Ich habe bei den Mails nichts bekommen.“ Ich checke meine Mails jeden Tag ab und die haben da anscheinend meine alte Mailadresse gehabt. Und diese ganzen f 7, 8 Monate, die da sich aufgesammelt haben, und vor allem musst du bedenken, ich wusste nicht, dass man ab dem 25. Lebensjahr, egal ob man studiert oder nicht, seinen seinen Krankenkassenbetrag selber zahlen muss, wenn man nicht arbeitet. Und da hat sich auf jeden Fall 'ne Summe aufgesammelt gehabt und ich war halt schockiert, als ich diese gesamte Summe gehört habe, und ich wurde ja auch zu auf der anderen Seite exmatrikuliert und hatte gar keine Arbeit, da ich mir 2 Wochen war ich wirklich in so 'nem Loch gefangen, wo ich gesagt habe: „Ich l lass einfach alles auf dich zukommen, sei es jetzt Schufa oder Haftbefehl.” <snorts> Ich hatte 'n bisschen ähm, ja, ich war 'n bisschen wirklich vom Leben
Ja, ja, genau. Mhm. Hm, ey, je. Hm, ja. Mhm. <snorts>
äh, vom Leben, <exhales> wie sagt man so schön, abgesinnt und habe mich da quasi wirklich eingesperrt. Da hat mir so 'n Mentor geholfen, mein Cousin, der hat Psychologie studiert, hat mich wirklich gezwungen, ausm Haus rauszukommen und hat mir da geholfen, 1, 2 gute Jobs zu finden und unter anderem auch neue Zukunftsorientierung zu finden. Je jetzt habe ich ungefähr 80 % meiner Schulden da abbezahlt, jetzt sind wirklich noch diese 20 % offen, die ich bis Ende diesen Monats dann auch abbezahlt habe. Was halt das Problem ist, wäre das wäre der Notgroschen, den ich dann in Zukunft für mich aufbauen will.
Ja. Mhm. Also, erst mal 'ne Chapeau an dich, dass du noch mal 2. Mal, dass du da so aus dem Loch rauskommst. Ich glaube, das ist auch so 'ne Testphase im Leben, die nicht unbedingt jeder durchläuft, und dass du dann auch also, auch schön, dass du 'ne Familie hattest, die dich da so 'n bisschen durchgeleitet hat und auch geholfen hat und dich da auch nicht so hängen lassen haben, so im Sinne von: „Ja, ja, der kriegt das schon irgendwie hin.“ Ähm, äh, ist ja schon mal sehr schön und wenn du auch sagst: „Du bist ja schon ziemlich weiter”, ne, wenn du jetzt sagst: „Nur noch 20 % oder 10”, was du gesagt hast, dann hast du ja schon die die die den größten Weg bist du ja schon auch gegangen. Und, ähm, ich meine, ich bin jetzt kein, äh, lizenzierter Finanzberater, aber von meinem Verständnis aus, äh, äh, fährst du da, glaube ich, schon den guten Weg. Also, man sagt ja auch immer immer: „Man soll die Schulden erst mal abbezahlen, bevor du den den Notgroschen aufbauen kannst”, weil ich weiß jetzt zum Beispiel bei dir nicht, ob du wenn das über längere Zeitraum über 'n längere Zeitraum ging, ob du halt auch Zinsen auf die Schulden zahlen musstest oder ob's bei denen wirklich nur darum ging, den Betrag X nachzuzahlen.
Mhm. Danke dir. Ähm. Ja, es war wirklich den Betrag X abzuzahlen, den habe ich aber dann auf diese 3 Monate dann halt auch aufgeteilt, was ja kein Problem wurde. Ich ver verstehe, dass du da denkst, dass ich da 'n guten Weg eingehe, aber ich war schon des Öfteren an diesem Punkt, wo ich wirklich bei minus 100 war, also, minus 100 % war
Mhm.
oder 0 %, minus 100 % geht ja natürlich nicht. Bei 0 % war und vollen vollen Schulden verfallen war, wo ich mich dann kurz zusammengerissen habe, bis ich dann wieder auf 0 war mit meinen Schulden, wo ich dann halt auch alles wieder, ne, abgelassen habe, weil ich nicht mehr diese diesen Druck gespürt habe, mich mich kurz zu raffen. Und ich habe davor Angst. Ich habe Angst, dass ich wieder in diese Falle gerate von: „Du bist jetzt wieder bei 0 du kannst dich einfach entspannen. Und einfach bis zum Oktober, bis dein neuer Studiengang dann halt auch anfängt, einfach dich entspannen und nichts machen und einfach vielleicht Playstation spielen oder einfach nur rausgehen und den ganzen Tag nichts unternehmen.“ Und davor habe ich Angst, dass ich wieder dahin komme.
Mhm. Ja, okay. Ah, okay, verstehe. Also, bei dir ist das dieser klassische Jo-Jo-Effekt im Sinne von weißt du, dann sind die Schulden weg, dann hast du vielleicht das Budget wird wieder 'n bisschen besser, ne? Dann kannst du auch vielleicht 'n bisschen was zur Seite legen. Dann kommt der nächste „Nike Tech-Drop“ oder sowas und dann, äh, bist du dann auch vielleicht direkt am am Sachen kaufen. Hast du denn das Gefühl weil das hast du ganz am Anfang ja gesagt, ne? Dass du auch so auf diesen Apps unterwegs bist, bist du so 'n, ähm würdest du sagen, du hast dieses richtig krasse Impulskaufen? Also, auch, ähm, zack in äh, so, keine Ahnung, Dropcam, Releasecam, einen Warenkorb und auch gekauft. Ist egal, ob's nicht im Sale ist. Ähm, würdest du sagen, das ist so etwas, was du machst?
Genau. Mhm. Ja, ich muss ehrlich gestehen, die Schulden, die ich jetzt zuletzt hatte, waren so hart und schwierig, über diese Zeit hinwegzukommen. Und vor allem die 5 Monate, bevor ich mich da gerafft habe, habe ich auch gelebt wie ein Obdachloser wirklich. Ich habe gar kein Geld ausgegeben. Habe, ähm, zu Hause die Pfandflaschen halt mitgenommen und um mir um mir von Edeka oder Rewe dann halt so 'n paar Snacks kaufen zu können, die ich dann ab und zu mir genossen habe. Ansonsten habe ich einfach nur zu Hause gegessen. Ich war wirklich am Abgrund. Und das hat mir schon 'n bisschen geholfen, eigentlich nachhaltiger zu leben. Nicht ganz. Also, früher war es ja so, da habe ich BAföG bekommen und mein BAföG war innerhalb der 1. Woche dann halt auch durch, komplett ausgegeben für Klamotten hier und da. Habe, äh, zum Beispiel 800 € BAföG bekommen, habe mir dann Schuhe für 400 € gekauft und a die w restlichen vierhundert Euro dann irgendwie, äh, innerhalb von paar Tagen dann auch gegessen gehabt. J jetzt ist es so, dass ich 'n bisschen gut verdiene. Einerseits baue ich die Schulden ab und andererseits kaufe ich dann halt auch, wenn ich was einkaufe, wirklich nur ein, wenn ich es brauche, meistens. Oder ich denke, ich brauche es. Also, ich rede mir das 'n bisschen ein. Also, ich versuche wirklich mittlerweile 5 bis 10 mal zu überlegen, ob ich das wirklich brauche. Manchmal hilft es dann auch, dass ich sage: „Okay, weißt du was? Du brauchst das aktuell nicht“ und hole es dann nicht. Aber wenn es etwas ist, was schon seit Langem in meinem auf meiner Wunschliste ist, dann kann ich auch nicht drauf verzichten und kaufe das dann einfach, weil ich weil ich das so sehr haben will. Und i einerseits einerseits ist halt gut, ne, da d da dass ich da so quasi trotzdem so 'n so 'n so so 'ne Verzögerung einpacke, dass ich 'n bisschen vorsichtiger bin. Aber andererseits kaufe ich dann halt trotzdem ein, was halt doch nicht so gut ist. Ja.
Mhm. <snorts> Okay. Mhm. Ja. Mhm. Ah, ich glaube, aber ich war so so mal so, ist ja schon auch gar nicht also, es ist gut, dass du ich glaube, das ist dieser klassische Schritt von, man ist Impulskäufer. Man man hat halt sich so 'n bisschen die Finger brand verbrannt. Jetzt hat man das gelernt, okay, man lässt so 'n paar Tage ins Land ziehen, bis man's kauft. Und der nächste Schritt ist dann wirklich sagen zu können so: „Okay, weißt du was? Ich brauch es gar nicht.“ Und dass dann so 'n bisschen so diese Fähigkeit kommen zu unterscheiden: „Ähm, was ist wirklich so ein ein Nutzen? Was brauche ich und was ist nur so 'n Wunsch, ne, dass ich mir halt so so gönnen will?“ Und weil du jetzt auch gesagt hast, du ver verdienst jetzt besser, auch wenn du mit den Schulden dann auch relativ guten, äh, Progress gemacht hast. Ich glaube, der Klassiker, der dir f wahrscheinlich helfen könnte, ist, ähm, das ist diese klassische Falle, die Leute sind immer: „Ja, ich gucke am Ende vom Monat, was ich über habe und davon lege ich was zurück.“ Aber das bleibt da wird nie was übrig bleiben, sondern du musst schon ganz am Anfang, wenn jetzt zum Beispiel, je nachdem, wie du bezahlt wirst, ob's irgendwie einmal im Monat, zweimal im Monat oder einmal die Woche ist, dass sobald dieses Geld reinkommt, dass du sagst: „Okay, Kassen“ Also, je nachdem, ne, ob du selbstständig oder Angestellter bist, ne? Kassenbeitrag und Rente und dies und das geht dann eventuell schon ab. Aber von auch immer, was du jetzt von diesen fixen Kosten, ne, äh, die die abgehen, sagst du dann: „Der Betrag X, der davon übrig bleibt, davon gehen 10 % auf ein Extrakonto und dieses Extrakonto fasse ich nicht an“, ja? So nach dem Motto, ähm, dass du automatisch schon dieses Sparen einfach hast und du musst gar nicht mehr drüber nachdenken. Weil sobald so, aus dem Auge, aus dem Sinn, du hast das Geld nicht mehr auf dem Konto, du kannst es gar nicht mehr anfassen und dann kannst du es am Ende auch nicht ausgeben. Und das wird auch, glaube ich, so 'n psychologischen Effekt haben, weil du halt 'ne geringere Zahl auf dem Konto siehst, ähm, dann bist du vielleicht noch mehr vorsichtig im Sinne von: „Ja, kaufe ich mir das jetzt oder m möchte ich mir das leisten?“ Und dann kommst du nicht in diese Versuchung, so: „Okay, jetzt, boah, ich gehe doch mal auswärts essen. Die Jungs wollen da irgend so 'n neuen Laden ausprobieren oder so was“, ne? Dass man sagt: „Ja komm, ich esse heute noch mal bei Mama und Papa schmeckt eh besser.“ Ähm, und dann ha kommst du nicht in dieses, dass du noch mal neu Schulden aufbaust. Und so baust du auch automatisch 'n bisschen den Notgroschen auf, während du halt schon die restlichen Schulden abbezahlst.
Wow, auf jeden Fall, das klingt ja sehr interessant. Ich würde das 'n bisschen abweichen und anstatt, dass ich mir da 'n 2. Konto öffne, würde ich mir einfach das Geld in Gold investieren. Das hört sich irgendwie bisschen mehr f so etwas an, was mich anspricht. S das andere ist 'n bisschen zu umständlich für mich, aber ich habe das quasi von da abgeleitet und d dann auf dieses Beispiel dann halt auch wirklich versucht anzuwenden. Es es klingt auf jeden Fall sehr interessant. Ich muss sagen, ähm, ich werde das auf jeden Fall in Erwägung ziehen, vielleicht da auch in so 'n Unterkonto aufzumachen vielleicht, ne? Ich muss halt gucken, was da für mich besser anspricht. Ich muss aber an dem Punkt wirklich gestehen, dass es sehr erleichternd ist, jemanden zu haben, der da einen so zugehört hat und würde auch gerne meinen Dank äußern. Es war auf jeden Fall wie k als würdest du die Last aus meinen Schultern nehmen. Ich danke dir.
Mhm. Ja, freut mich, wenn ich helfen konnte und ich bin mir sicher, den Rest der Schulden kriegst du auch noch weg und dann wird alles einfacher.
Danke dir. Schönen Tag noch.